Est-ce que tu pourrais raconter, comment les histoires de guerre ou d'exil, hein, ont marqué ta famille?
Alors, heu, dans le cas de ma famille, ça sera plutôt, heu, des histoires de de guerre, qu quoique, heu, on peut peut-être aussi parler d'exil. En fait, il y a 2, heu, conflits majeurs qui ont touché ma famille à différentes époques. Donc, heu, c'est un truc un peu, heu, récurrent si on peut dire ça comme ça.
D'accord. OK. Ah oui, hem, 2 quand même, hein, d 2 conflits majeurs qui ont qui ont touché ta famille, c'est c déjà 1 c'est énorme, mais 2, heu, ça doit pas être facile du coup, hem, et heu, est-ce que tu peux raconter un peu plus en détail quels sont ces conflits justement?
Ouais. <laughs> Oui, c'est de c'est pas mal. Ouais. Alors le 1er, bah, j'ai envie de dire comme pas mal, heu, de familles, heu, françaises, c'est la 2de guerre mondiale, hein, qui évidemment a touché alors dans mon cas mes grands-parents. Heu, donc, heu, j'ai la chance d'avoir connu mes 4 grands-parents et en fait mes 4 grands-parents ont été impliqués, heu, d'une manière ou d'une autre, heu, dans ce conflit. Donc ils ont tous les 4, heu, heu, vécu la guerre, heu, bah, d on va dire d'une manière différente mais de manière impactante, hein, pour les, heu, pour les 4
Ah oui. D'accord. D'accord. OK. Quand tu dis: «On, heu, vécu, heu, de manière différente», heu, tu peux aller un peu plus en détail?
et puis, heu Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, heu, tu veux que je te fasse, heu, grand parent par grand parent? <laughs> Allez, attention. Heu, alors mon grand père, heu, du côté heu, maternel, lui il a été, heu, engagé de force, tu sais? Dans le travail forcé. Le STO donc, heu, il avait, heu, une vingtaine d'années, hein, il devait avoir 20 ou 21 ans, quelque chose comme ça. Donc il a été, heu, bah, obligé d'aller en Allemagne, heu, travailler pour les Allemands, heu, alors qu'évidemment il était pas du tout, heu, pour, hein. Heu, et son travail, heu, c'était de fabriquer des munitions
Vas-y. Allez, on y va. <chuckles> Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Ouais, j'imagine ouais. Ah oui, d'accord.
pour l pour les combats et, heu, bah, évidemment comme il était, heu, pas du tout, heu, partisan des Allemands, tu t'en doutes, il a tout fait pour, heu, saboter son travail en fait donc, heu, il faisait en sorte, heu, de produire des munitions qui soient défectueuses.
Moui. Ah! D'accord. Ah oui, donc en fait ils faisaient, heu, un peu partie de la résistance du coup, hein, en faisant ça?
En quelque sorte, ouais, même si c'était pas, heu, tu vois? Sur le territoire ou comme des grands noms qu'on peut connaître, il a il a mis sa petite, heu, touche on va dire, heu, dans dans ce conflit.
Bah oui! Oui, bien sûr. Oui. Parce qu'une munition défectueuse, heu, ça peut avoir de de un très gros impact, ne serait-ce qu'écologique même et évidemment physique, hein.
Ah, bah c'est sûr que, ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc lui ça a été son, ben, on va dire son, sa contribution si on peut dire ça comme ça et puis, heu, bah, il a réussi à s'échapper, heu, du camp de travail forcé et, heu, il a mis plusieurs mois, en fait, pour rentrer en France. À pied. Voilà.
Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, j'imagine que ça devait être compliqué parce qu'il fallait se cacher, heu, en plus il devait pas avoir de véhicule donc, heu, bon. Ouais.
Ouais, ouais. Donc à, tout à pied évidemment, heu, galère pour manger, heu, le froid, enfin tu peux imaginer heu, les conditions quoi.
Ah oui, c'est ça. D'accord. Et donc du coup, heu, ça c'était ton grand-parent, heu, ton grand-père maternel c'est ça, hein? OK et heu, qu'est-ce qui s'est passé du coup, heu, pour, heu, pour ta grand-mère maternelle ju justement?
Voilà. Ouais tout à fait. Ouais, ouais. Alors ma grand-mère maternelle, bah, écoute, heu, elle, elle l'a attendu hein, parce que voilà, il est parti, heu, quand, heu, elle, elle était enceinte. Heu, donc hem, elle l'a attendu, bah, plusieurs années puisque cette histoire a pris quand même, heu, bah, presque 2 ans je crois, hein
D'accord. Ouais. Deux ans quand même.
heu et pendant ce temps-là, heu, bah elle, elle a contribué en quelque sorte, heu, tu vois à sa manière aussi puisque, hem, elle hem, elle essayait de recueillir heu, les enfants qui n'avaient plus de parents donc qui étaient orphelins.
Mmh, ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, heu, c'est une autre sorte de contribution, tu vois?
C'est un beau geste aussi, hein. Oui, oui bien sûr.
Hem, mais effectivement ouais, elle s elle, elle s'est engagée, heu, de cette manière-là en plus, bah, de ses propres enfants, hein, elle a essayé de, bah, heu, de recueillir, heu, les enfants des alentours, heu, qui étaient orphelins.
D'accord, de de les sauver de de l'enfer de la rue quoi. OK. Et heu, pour tes grands-parents, heu, paternels du tout du coup, comment ça s'est passé?
Ouais, exactement. Ouais, mouais. Alors côté paternel ouais, <chuckles> mon grand-père lui il était, hem, passeur de courrier, heu, pour un groupe, heu, de de maquisards.
OK. Ah oui d'accord.
Voilà, donc lui il était beaucoup plus jeune, hein, c'était mon mon grand-parent en fait, heu, le plus jeune des 4, donc il était pas majeur, heu, à l'époque de la guerre et, heu, comme il dit souvent en fait il s'est pas du tout rendu compte de l'impact de son action. Parce que lui il a juste fait ça tu sais? Pour être un peu, heu, un peu fou fou, un peu, heu, tu vois? Heu, un peu l'ado quoi. Voilà et il s'est pas forcément rendu compte de l'impact de, bah, de ses actes, heu, mais il a passé, bah, heu, une partie de la guerre à transmettre du courrier d'un groupe de de maquisards à l'autre.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, OK, je vois. N ah oui d'accord donc, heu, lui aussi pareil, heu, une partie de la résistance aussi finalement.
Ouais ouais, en quelque sorte lui aussi, hein, même si comme il le dit, hein, franchement il avait pas du tout conscience de ce qu'il faisait. Voilà. Mais, heu, avec le recul oui effectivement il a probablement permis, heu, de transmettre des informations majeures, heu, d'un groupe à l'autre.
Oui. Ouais. Ah oui, oui, bien <chuckles> Ouais carrément et heu, du coup ta, mmh, ta grand-mère, heu, paternelle du coup comment ça s'est passé pour elle?
Voilà, ouais. Alors ma grand-mère paternelle, heu, donc à l'époque ils se connaissaient pas, hein, avec mon grand-père et, heu, ma grand-mère. Heu, elle, elle travaillait dans un elle était cuisinière, et elle travaillait dans un château qui avait été réquisitionné, heu, par les Allemands.
Ouais. Ah, d'accord.
Voilà. Donc, heu, contre son gré tu vois elle était cuisinière, heu, pour les Allemands. Heu, donc elle elle a pas eu de forme de résistance ou quoi que ce soit. Mais, heu, elle a toujours exprimé, hein, le fait qu'elle n'a pas du tout apprécié, heu, travailler à ce moment-là, heu, bah, pour les occupants.
Mmh mh. Ouais. Bah, c'était un travail forcé aussi, hein, forcement.
Voilà. Ouais, en quelque sorte aussi c'était un un travail forcé. Même si c'était son travail d'origine, hein, pour elle.
Oui, oui. Mais, oui malheureusement les allemands étaient pas bêtes donc ils ont pris quand même des gens qui étaient compétents à des postes, heu et c'est mieux si c'est sûr que prendre des dératiseurs pour faire la bouffe, heu, c'est pas, c'est pas terrible. Oui. <chuckles>
Voilà. Tant qu'à faire, ouais. <laughs> Ouais, ouais. Non. C'est pas terrible puis bon ouais tant qu'à faire, heu, la gastronomie française, heu, autant que ce soit fait par quelqu'un qui savait faire quoi.
Exactement, oui. Bon elle aurait pu, heu, peut-être tenter, heu, l'empoisonnement de la nourriture. Mais c'était un peu trop risqué vu que voilà en cuisine, heu, on l on l on ser on serait remonté trop vite à elle quoi.
<chuckles> Ouais, je pense que ça aurait été très risqué. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, probablement, ouais. <laughs> Donc voilà, c'est un un autre, heu une autre, heu, tu vois une autre façon de, bah, de s'être impliqué dans la guerre même là si c'était totalement subi quelque part, hein.
Mmh mh. OK. Oui bien sûr. Et du coup, ces histoires-là, heu, c'est c'est tes grands-parents qui te les ont racontées quand tu étais, heu, petite? T'avais quel âge?
Ouais. Ouais. Oh ben, très vite en fait ils m'ont raconté, heu, ils m'ont raconté, bah, des petites bribes, hein, de leur, heu déjà de l'histoire avec un grand H, mais aussi, heu, de leur, heu, histoire personnelle. Donc, heu, ouais assez rapidement, je sais pas je peu pourrait pas te dire un âge mais, heu, autour des 8-10 ans, tu vois? Ils ont commencé à me à expliquer un petit peu ce qui s'était passé pour eux.
Oui. OK. Ouais. Et comment ils se ils se transmettent ces récits, heu, dans votre famille? C'est plutôt, heu, de de de père en fils, de mère en fille ou peu importe, en fait?
Alors, bah tu vois comme, heu, souvent, hein, heu, on en a entendu parler. C'est des histoires qui ont sauté une génération, tu vois? Mes grands-parents n'en ont pas forcément parlé à mes parents.
Ah oui, d'accord.
Ouais ou alors vraiment très, très peu, tu vois? Je pense qu'ils étaient encore, heu, trop dedans pour en parler.
Trop impacté encore ouais, c'est ça.
Ouais tout à fait. Par contre, heu, à leurs petits enfants, ils en ont vraiment parlé. Heu, mon grand-père, lui il a même écrit, heu, une sorte de petit livre, tu vois? Pour transmettre son histoire. Donc, heu, ça s'est fait de manière orale et de manière écrite, mais ils ont été beaucoup plus bavards avec les petits enfants qu'avec leurs propres enfants. <chuckles>
Oui. Ah oui, d'accord, et heu, est-ce que tu as ressenti, des fois, une forme de de silence ou alors des des choses qui t'ont pas forcément dit, parce que ça devait être trop compliqué, trop dur à entendre?
Ouais, je pense qu'ils n'ont pas tout dit, ouais. Ouais, ouais. Notamment celui qui est parti en Allemagne, je pense que, heu, j j je pense même qu'il ne l'a dit à personne. C'est quelque chose qui est resté vraiment pour lui, mais j effectivement je pense qu'il n'a pas tout dit ouais.
Ouais. Mmh. Et toi, est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens, en fait? Ne ce quand quand tu as appris ces ces histoires, quand on te les a quand on te les a racontées? C'était plus de la fierté? Ou c'était plus, heu, aussi, heu, de l'empathie, vis-à-vis d'eux, tu vois? Tu étais tu étais triste? Comment ça s'est passé dans ta tête à toi?
Alors, de l'empathie, bien sûr, parce qu'évidemment, bah, au départ j'étais assez petite, hein, heu, quand ils m'ont raconté ça. Donc, heu, tu vois, pour moi, c'était quelque chose, heu, bah, d'assez difficile à entendre, hem, évidemment un peu de fierté, parce que, bah, je me dis que, tu vois, sur 4 grands-parents il y en a vraiment 3 qui ont eu un rôle, alors, certes, petit, certes, à leur niveau, mais mais, quand même, quoi. Donc, heu, c'est c'est chouette. Et puis, bah, quelque part aussi, fière d'avoir, heu, été, hem, comment dire, capable d'entendre enfin, de recevoir leur histoire et de pouvoir moi à mon tour, heu, bah, la transmettre, heu, à mes enfants ou aux aux enfants de mon compagnon, tu vois? Pour que ça soit un peu, heu, bah, une suite, quoi.
Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ouais. Et est-ce que tu penses que toutes toutes ces histoires qu'ont vécues tes grands-parents, ça a influencé, tu sais, la façon, heu, dont ils ont vu, plus tard, heu, la vie, en fait, tout simplement, hein?
Ouais, ouais, je pense. Oui, oui, clairement. Alors, après à différents niveaux, hein, mais par exemple, heu, heu, ma grand-mère, heu, maternelle, elle a toujours eu peur de manquer, tu vois, de à manger. Ça c'est un truc qui est resté mais vraiment ancré en elle, hein, jusqu'à la fin de sa vie, elle a toujours eu peur de ne pas avoir assez à manger et de ne pas avoir assez à manger pour les gens qu'elle aimait. Tu vois, voilà.
Ouais. Ah, d'accord! Ouais. Alors, du coup, co comment ça se concrétisait? Heu, elle faisait quoi? Heu, elle avait un garde-manger très, très rempli?
Ouais! Elle avait un garde-manger, heu, plus que trop rempli. <laughs> C'était même, tu vois, une sorte de de de toc, on peut dire ça comme ça. Heu, elle faisait des réserves, mais, heu, mais, à plus pouvoir, heu, enfin, les placards n’absorbaient plus quoi.
Ah oui. D'accord. <chuckles> Ouais. Ah oui d'accord, ah oui. Et donc il fallait, heu, il f il fallait il fallait tout manger avant que ça périme, heu, du coup? C'était compliqué, non?
Oui. Heu, oui, oui, oui. Bah, quand é quand elle est décédée si tu veux dans ses placards on a retrouvé des trucs, mais qui étaient périmés des fois depuis 10 ans quoi. Mais bon, voilà c'était, heu, une façon pour elle, heu, je pense, heu, de, bah, peut-être aussi, heu, d'extérioriser certaines, heu, certains manques, hein, qu'elle a eu pendant ces années.
Ah oui. Mmh d'accord. Et heu, tu as vu, heu, d'autres signaux comme ça, heu, chez d'autres de tes grands-parents, heu, qui, heu, bah, en fait dont l'impact de la guerre a vraiment influencé leur façon de vivre?
Alors il y en avait probablement, mais je pense que j'étais pas assez, hem, comment dire? Informée, hein, sur ce qu'on peut aujourd'hui appeler le syndrome post-traumatique, heu, pour, heu, le le, heu, tu vois? Le voir ou le comprendre.
Oui. Mmh d'accord. Est-ce que justement ces histoires-là, heu, ce que tu as vécu, heu, ce qu'a vécu ta famille, heu, ça a aussi influencé aussi ta fa ta façon de voir les choses, à toi, d'une certaine manière?
Alors oui! Indirectement, heu, ça ça forcément parce que, hem, j'ai été éduquée dans cette histoire-là. Heu, donc, bah, déjà j'ai un un grand amour pour l'histoire en en général, hein. Voilà. Heu, et cette période-là particulièrement c'est vrai que, bah, quand on l'avait étudiée à l'école, heu, j je m'y étais particulièrement intéressée parce que ça permettait, tu vois, de de mieux comprendre la petite histoire dans la grande, si on peut dire ça comme ça. Hem et puis, heu, après ce que ça m'a influencé, heu, j je saurais pas te dire si ce n'est que, hem. Peut-être tu vois, l quand j'entends parler de conflits, des gens voilà qui sont, heu, heu, dans des situations vraiment, heu, catastrophiques à cause de conflits, ouais ca m quelque part ça me touche parce que je me dis: «Bah, voilà. Il y a presque 100 ans en arrière, enfin 80 ans en arrière, heu, c'était, heu, sur notre territoire. Maintenant c'est sur d'autres territoires, mais finalement ce n'est jamais fini quoi».
Mmh. Oui. Oui. Oui. Non. C'est ça. C'est que, l'être humain malheureusement il il passe son temps à se à se à s'autodétruire, hein. C'est, heu, c'est triste. Et est-ce que tes grands-parents ont ont gardé un un un tu sais? Une forme de, bah, de méfiance, forcément, vis-à-vis des Allemands après?
Ouais. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Alors vraiment, ça c'est un truc tu vois? Moi je c'est un truc que je comprenais pas du tout quand j'étais petite. Mais les 4 hein! Les 4 ne pouvaient pas entendre parler allemand enfin, n'ont jamais été en Allemagne pour faire un voyage. Heu, ouais, c'était vraiment, heu, là c'était ancré dans leur, heu dans leur peau dans leur sang, enfin voilà. Il était pas question, heu, de quoi que ce soit. Et tu vois? Moi quand j'étais petite, je trouvais ça bête parce que je me disais: «Mais oui, mais il faut pardonner, heu, maintenant c'est t c'est t c'est enfin c'est passé, heu, il y a ans qui se sont passés», mais non, pour eux c'était pas possible.
Ah oui. Ouais. D'accord. Oui. Bah oui oui, en même temps, c'est, c'est vrai que, quand on est petit, on a on a pas forcément toutes les cartes en main pour pour comprendre ce genre de situation, ni, heu, la maturité d'ailleurs, mais, heu, quand tu quand quand tu as vécu des choses aussi traumatisantes c'est, j c'est ancré en toi jusqu'au jus jusqu'à jusqu'à la fin des jours, hein.
Ouais! Bien sûr, ouais, ouais, ouais, ouais. C'est clair. Ah bah, ouais, ouais, clairement.
Oui, et heu, tu penses que hem, toi, heu, plus tard, heu, tu racontera ça tu tu raconteras ça à tes enfants aussi?
<chuckles> Alors, hem, j'en ai déjà parlé en fait, heu, alors moi, j'ai pas d'enfant, hem, personnellement, par contre, heu, mon compagnon, il en a.
Ah oui? D'accord.
Hem, mais oui, on en a déjà parlé ensemble. Heu, notamment, tu vois quand ils posaient des questions, heu, voilà, je leur ai un peu expliqué ce qui s'était passé dans ma famille, heu. Mon conjoint a parlé de ce qui s'était passé, heu, dans la sienne, et puis on a fait un peu des comparaisons, parce que c'était pas les mêmes régions non plus. Heu, on a fait un peu des comparaisons, ouais, donc on en a un petit peu parlé, mais cependant, ils s'y intéressent pas forcément beaucoup.
Mouais. D'acc Ah oui, OK. Pas de, mmh. Et et, ton ton ton compagnon du coup, tu tu disais que lui aussi, il était il avait été impacté, heu, par cette guerre, dans sa famille. Hem, comment ça s'est passé pour lui?
Ça leur paraît très loin en fait, ouais. Mmh mh. Alors je connais pas exactement, heu, enfin, je connais pas en tout cas aussi bien les, heu, les détails de de l'histoire. Heu, parce que c'est vrai que, lui il en parle pas vraiment, et sa famille, heu, pas beaucoup. Voilà, je je sais juste, heu, qu'il a, hem, un grand-père qui lui aussi, heu, avait été envoyé au travail forcé, heu, en Allemagne, mais qu'il avait réussi à s'échapper avant, hem, d'y être, heu, entré.
Oui. Ah oui d'accord. Ah oui, OK, lui c lui, heu, il, heu, en fait, il y est pas allé du coup, forcément? OK, et heu, tu disais que tes grands-parents n'en avaient pas parlé de ces histoires, à tes parents justement et donc est-ce que c'est toi, <chuckles> la petite-fille, qui a parlé de ça à à ta mère ou à ton père?
Voilà. Voilà, il n'y est pas allé, ouais. Mmh. Ouais, en tout cas, c'est moi qui ai ouvert le dialogue pour que, heu, enfin, en fait les par enfin les grands-parents, mes grands-parents, en parlent à leurs, heu, enfants, donc mes parents. Heu, quelque chose qui ne s'était ouais voilà, quelque chose qui ne s'était pas fait, heu, plus tôt, tout simplement. Ouais.
Mmh. Ah OK,, une sorte, de, médiatrice? Ah d'accord. Bah, c'est bien d'avoir fait ça, hein. C'est, parce que ça ça a dû aussi les rapprocher, forcément?
Bah écoute ouais. Oui, ils ont peut-être mieux compris aussi certaines choses, heu, de leur enfance.
Bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup hein d'avoir raconté, heu, toute cette histoire, c'était assez touchant, <chuckles> donc je te remercie pour ce, pour ce dialogue.
Mmh. Merci à toi pour tes questions.